ค่ะ วันนี้มีเรื่องอยากจะมาขอคำปรึกษาหน่อยอะค่ะ ถ้าเกิดว่าคุณพอจะมีคำแนะนำหรือว่าเทคนิคอะไรดี ๆ ยังไงก็อย่าลืมบอกมาได้เลยนะคะ ทางนี้ยินดีที่จะนำไปปรับใช้ค่ะ คือวันนี้เนี่ยค่ะ อยากจะมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนน่ะค่ะ ด้วยความที่ อ่า วันที่เรามีการสังสรรค์กันน่ะค่ะ แล้วเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ทำให้เพื่อน 2 คนน่ะค่ะ เขา อ่า มีความ ในกัน แล้วก็ เอ่อ ไม่พอใจกันเกิดขึ้นน่ะค่ะ แล้วคราวนี้เนี่ย พอเพื่อนเราจะมารวมตัวกันอีกครั้งเนี่ย มันก็เลยเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างอึดอัดว่า ทั้ง 2 คนเนี่ยเขายังไม่ได้ปรับความเข้าใจกันเลยอะค่ะ ก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำหน่อยน่ะค่ะ
อืม อืม อือ อ๋อ โอเคได้เลยครับ จากที่ฟังมาเหมือนเราเป็นบุคคลที่ 3 เนาะ คือเพื่อนเราอะเนาะ 2 คนน่ะ เป็นคนที่มีปัญหากัน แต่ว่าเราจะต้องไปอยู่ในสถานการณ์นั้นด้วย ซึ่งทำให้เรารู้สึกว่า มันอึดอัดที่คน 2 คนมีปัญหากัน แล้วอยู่ในบรรยากาศที่มันรู้สึกว่า "เอ๊ะ ไม่รู้จะทำยังไงดีเนาะ" ก็เลยอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปอีกนิดหนึ่งอะครับว่า เอ่อ ไอ้เรื่อง เรื่อง เรื่องเนี้ยครับ มันเกิดขึ้นมานานแล้วหรือยังน่ะครับ?
ใช่ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ จริง ๆ ก็ หาเรื่องพึ่งเกิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองค่ะ ค่ะ
อืม เรื่องเพิ่งเกิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะ ทีนี้เรามีความรู้สึกด้วยใช่ไหมครับ? แล้วก็ในกลุ่มเพื่อนคนอื่น ๆ เนี่ย ก็รู้สึกเหมือนเราใช่ไหมครับว่า เออ รู้สึกอึดอัดว่า สองคนเนี้ยเขามีปัญหาเหมือนกัน? ทีนี้เราได้เคยคุยกับเพื่อนในกลุ่มอะครับ คนใดคนหนึ่งไหมเอ่ย? เกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากปัญหาต้นตออะไรกันแน่อะครับ?
ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ จริง ๆ ก็คุยนะคะ แต่ด้วยความที่ เอ่อ เรื่อง เรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วอะค่ะ แล้วคนที่เขาทำเนี่ย อ่า เขาก็รู้สึกผิด แล้วก็ขอโทษไปแล้วอะค่ะ แต่ว่าไอ้ตัว อ่า เพื่อนเนี่ย เขาก็เหมือนจะไม่รับฟัง แล้วก็ดูเหมือนว่าจะเก็บมาเป็นอารมณ์อะค่ะ คือทางฝั่งเพื่อน รู้จะทำยังไง เพราะว่าตัวคนที่ทำผิดเนี่ย เขาก็ยกมือขอโทษ แล้วก็เขาก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น จริง ๆ สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย เขาไม่ได้ตั้งใจเลย เขา มันเกิดขึ้น เพราะว่าเขาขาดสติไป อย่างเงี้ยค่ะ อันนี้มันก็เข้าใจได้อะค่ะ ซึ่งถามว่า เราไปเข้าข้างเพื่อนอีกคนหนึ่งไหม? ก็ไม่นะ เราก็พยายามมองทุกอย่างให้เป็น อะ ในเมื่อเพื่อน ก็เพื่อนกันขอโทษแล้ว แล้วทำไมเรื่องถึงยังไม่จบ ทำไมถึงยังเอามาค้าง เขาเรียกว่าอะไรอะ ค้างคาติดใจอะไรกันอีก อย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ เราก็เลยงงว่า เอ๊ะ แล้วเราจะต้องทำยังไงล่ะ ในเมื่อเพื่อนที่เขาทำผิด เขาก็ขอโทษแล้ว แล้ว อ้าว แล้วเราจะทำยังไง? ให้สถานการณ์เพื่อนในกลุ่มเนี่ยเหมือนเดิมน่ะค่ะ
อืม อืม อืม อืม อืม ๆ อือ อา โอเค เข้าใจรายละเอียดเพิ่มขึ้นแล้วครับ เบื้องต้นเลย ก็ต้องขอชื่นชมเนาะว่า เอ่อ ทางคุณก็จัดการปัญหาเบื้องต้นได้ดี ในเมื่อเพื่อนคนหนึ่งแล้วอะ มีการขอโทษในเมื่อทำผิดไปแล้วเนาะ อีกคนหนึ่งก็เหมือนจะรับฟัง แต่ว่าสุดท้ายแล้ว ก็เหมือนยังไม่ได้ลงรอยกัน อย่างเหมือน เหมือนแต่ก่อนเนาะ ทีนี้อาจจะมีการแนะนำเพิ่มเติมเข้าไปอะครับว่า อาจจะลองเริ่มแบบสนทนากันในกลุ่มเพื่อน ด้วยความแบบเปิดอกคุยกันไปเลยอะครับว่า เอ่อ เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาแล้ว มันเกิดจากอะไร สาเหตุที่มันเกิดขึ้นจริง ๆ เพราะว่าอะไร ซึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะ ที่มีความบาดหมางกันในกลุ่มเพื่อนน่ะครับ แต่ในเมื่อเรื่องมันเกิดไปแล้ว แล้วก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้ตัวว่า เอ่อ เขาทำผิด แล้วก็เขายอมรับผิดไปแล้ว ทุกอย่างมันก็น่าจะดูโอเคขึ้น แล้วก็ทุกอย่างมันน่า ก็น่าจะไปได้ดีอะครับ ทีนี้อาจจะต้องใช้เวลาเนาะ ผมอาจจะให้เวลากับเรื่องตรงเนี้ย นานขึ้นไปอีกนิดหนึ่ง ในเมื่อสถานการณ์มันเคลียร์กันแล้วแหละ มันอาจจะต้องใช้เวลาอีกนิดหนึ่งที่จะทำให้สถานการณ์น่ะครับ มันดูดีขึ้นนะครับผม เอ่อ แต่ว่าสถานการณ์หลังจากที่มีการขอโทษ หรือว่ามีการคุยกันแล้วเนี่ย สถานการณ์มันดูแนวโน้มเนี่ย มีแนวโน้มที่ดีขึ้นไหมครับ? หรือว่ามันก็ดูแบบทรง ๆ ไม่ได้ดีขึ้นเหมือนที่ ก่อนที่จะยอมรับเรื่องเนี้ยอะครับ?
ค่ะ ค่ะ อา อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ จริง ๆ มันดูทรง ๆ อะค่ะ มันไม่ได้ดูแบบ เอ่อ ว่าดีขึ้น เพราะว่า เอ่อ ฝ่ายที่ถูกกระทำอะค่ะเขามองว่าเพื่อนตั้งใจ แต่เราก็ เพื่อนมันไม่ได้ตั้งใจหรอก มันจะตั้งใจทำทำไม อย่างเงี้ยค่ะ อะ เดี๋ยวเล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะ คือวันนั้นน่ะก็ดื่มกันค่อนข้างหนักมาก ใช่ไหมคะ แล้วก็เพื่อนคนที่ 1 เนี่ยเขาก็ดื่มหนักมาก แล้วคราวเนี้ยเพื่อน ๆ ก็พยายามที่จะพาเขาเนี่ยไปที่รถ ใช่ไหมคะ ก็คืออุ้มกันไปเนี่ยแหละ อุ้มเป็นเหมือนแบบ นอนกันไป อย่างเงี้ยค่ะ ก็คืออุ้มกันหลายคน ใช่ไหมคะ แล้วแฟนเพื่อนคนหนึ่งอะเขาก็ อ่า ช่วยประคองตรงเท้าอะค่ะ แล้วคราวนี้เพื่อนคนที่เมาอะค่ะ เขาก็เอา เหมือนเอาเท้าอะ เหมือนกับดิ้นน่ะค่ะ เหมือนจะบอกว่า "เฮ้ย ไม่กลับ ๆ ยังไม่อยากกลับ" อย่างเงี้ยค่ะ เขาก็ดิ้น ใช่ไหมคะ แล้วเท้าเขาอะก็เลยไปโดนหน้าของแฟนเพื่อนน่ะค่ะ ผู้ที่ ผู้หญิงที่อยู่ตรงปลายเท้าอะค่ะ ค่ะ แล้วเหมือนกับว่า มันก็โดนแรงเหมือนกันอย่างเงี้ย ด้วยความที่เขาดิ้นน่ะค่ะ ค่ะ มัน ก ก็เนี่ยค่ะ เป็นเนอะ เรื่องแค่นั้นเลยค่ะ แล้วคราวนี้อะพอเกิดเรื่องขึ้นทุกคนก็มัน ใช่ไหมคะ ว่า "เฮ้ย น้องเขาเป็นอะไรหรือเปล่าที่แบบ โดน เท้า" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วคือน้องเขาก็แบบ "ไม่เป็นไรค่ะ ไม่เป็นไร" แต่ก็คือน้องเขาก็โกรธ แล้วเขาก็เหมือนแบบเขาก็โมโห อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วคือก็แบบ ก็เดินออกจากงานไปเลย อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็คือแฟนเขา ก็คือที่เป็นเพื่อนในกลุ่มเราอะค่ะ ก็เลยเดินตามออกไป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้ว อ่า พวกเราก็ พยายามจับเพื่อนเนี่ย อ่า อ่า ขึ้นรถแล้วก็ให้กลับบ้าน เพราะว่าแฟนเขามารับอะค่ะ ก็คือให้กลับบ้านก็เลยไป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วพอชะ เนี่ย อ่า เพื่อนคนที่เมาอะค่ะ เขาก็พอเขารู้เรื่องว่า เฮ้ย เมื่อคืนเขาทำแบบ นี้ เท้าไปโดนน้องเขา เขาก็รีบโทรไปขอโทษ อย่างเงี้ยค่ะ น้องเขาก็แบบ "โอเค ๆ ไม่เป็นไรหรอก ไม่เป็นไรหรอกค่ะ" อะไรอย่างเงี้ย แมะ พอก็รู้อยู่ว่าพี่ไม่ได้ ไม่ได้ตั้งใจแต่เธอ ไอ้เพื่อนเราที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็กลับมาบอกว่า
อืม อืม อืม อืม อืม อืม อืม อือ ๆ อา อืม ๆ อืม ๆ อืม ๆ อืม อืม อืม ๆ อืม อืม อืม ๆ
"เอ่อ ก็รู้ว่ากินแล้วขาดสติขนาดนั้นน่ะ วันหลังก็ไม่ต้องกินแบบนี้ก็ได้" คือมันก็เหมือนยัง มันยังโกรธอยู่ อย่างเงี้ยค่ะ ทั้ง ๆ ที่เพื่อนก็ไม่ได้ตั้งใจ แล้วก็
อื้อฮือ
แล้ว ค่ะ คือเรื่องมันก็เลยดูเหมือนแบบยังไม่จบ คือเพื่อนที่เขาทำเรื่อง คือเพื่อนที่เมาอะเขาก็มาปรึกษาว่า "เฮ้ย จะทำยังไงดีล่ะ ก็ขอโทษไปแล้ว จะต้องเอาพานพุ่มไปกราบขอขมาเลยไหม?" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเพื่อน ๆ ก็งงว่าแบบ เออ อะไรเนี่ยมันเกิดอะไร ขึ้น ทำไมเรื่องมันถึงไม่จบง่าย ๆ นะ อะไรอย่างเงี้ย
อืม ๆ ๆ อืม อืม อืม ๆ อืม
ยังงง ว่า แล้วเราต้องทำยังไงต่อไปอะค่ะ?
อา โอเค เข้าใจรายละเอียดเยอะขึ้น มากเลยครับผม โอเค เบื้องต้นอาจจะเป็นการแนะนำ หรือว่าเป็นการเสนอไอเดียก็ได้เนาะ คือผมคิดว่าเรื่องมัน มันผ่านมาแล้ว แล้วก็เกิดจากการที่อีกคนหนึ่งขาดสติ แล้วเผลอไปทำให้เขา อีกฝ่ายหนึ่งอะเนาะ แฟนน้องผู้หญิง น้องผู้หญิงอาจจะแบบไม่ พยายามที่จะช่วยแหละ แต่ว่าเท้าอะไปโดน มันก็เลยเป็นความที่แบบเขาอาจจะรู้สึกว่า เฮ้ย ช่วยแล้วทำไม ทำไมถึงได้รับการกระทำแบบนี้ แต่ว่าเกิดจากความเมาของเพื่อนนั่นแหละ อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งก็อาจจะแนะนำทางเพื่อนเนาะที่แบบเท้าไปโดน ก็อาจจะแบบให้ค่อย ๆ ใจเย็น ๆ อะไรที่เราขอโทษไปแล้วก็ ให้ ต้องใช้เวลาในการเยียวยาเนาะ พวกนี้คือ เราจะไปคาดหวังให้แบบอีกฝั่งหนึ่งแบบ ให้อภัยทันทีทันใดเลยก็อาจจะเป็นการแบบบีบบังคับเขาเกินไป ผมก็เลยคิดว่า เออ อาจจะต้องให้เวลาเขาตั้งสติ แล้วก็ความหาก ความโกรธครับ มันน่าจะหายไปเอง เพราะว่าเราก็ได้ขอโทษไปแล้วอะเนาะ ที นี้ อีกเรื่องหนึ่ง ก็คือ คนที่ไกล่เกลี่ยอาจจะต้องเป็นความ เพื่อนที่เป็นคนกลางอะครับ อาจจะต้องพยายามช่วยคุยกับทางเพื่อนด้วย แล้วก็ทางแฟนด้วยอะครับว่า เออ ทำยังไงให้สถานการณ์มันสมูทที่สุด ไม่มีการบาดหมางเกิดขึ้น อะไรอย่างเงี้ยครับ คิดว่าการใช้เวลา แล้วก็หาคนกลางอะครับ อย่างตัวแฟน อย่างเพื่อน เพื่อนในกลุ่มเนาะมาช่วยกันไกล่เกลี่ย หรือว่ามาคุยกันตรงนี้ก็น่าจะช่วยให้ทุกอย่างอะครับราบรื่น แล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีอะครับ ทีนี้ก็เลยอยากจะสอบถามว่า หลังจากนั้น ก็คือ การรวมกลุ่มสังสรรค์เนี่ย ก็ยังไม่ ไม่ได้เกิดขึ้นอีกต่อไปเลยใช่ไหมครับ? หรือว่าหลังจากนั้นก็แบบมีมากิน แล้วก็ รีแอกชัน กัน คุยกันหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างอะครับ?
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ความจริงก็มี เอ่อ มีสังสรรค์กันอีกนะคะ หลังจากนั้นน่ะ แต่ว่า อ่า น้องผู้หญิงกับเพื่อนผู้ชาย ก็คือไม่มาอีกแล้ว ไม่มาเลยอะค่ะ ค่ะ เหมือนเขาก็ยังโกรธอยู่ แล้วก็แบบยังไม่ได้ให้อภัยกับเรื่องตรงนี้อะค่ะ ก็เลยดูเหมือนแบบห่าง ๆ ไปเลย อะไรอย่างเงี้ย ทั้ง ๆ ที่ คือเพื่อนที่อยู่ในวันนั้นเนี่ย ก็เลยงง ๆ ว่า เราต้องการอะไรอีก ถ้า คือเรา คือเอาจริง ๆ เราก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องจริงจัง เพราะว่าคนที่ทำอะ เขาก็ไม่ได้ตั้งใจ เขาขาดสติจริง ๆ แล้วทำไมเพื่อนของเราทำไมถึงไม่มองว่า มัน
อ๋อ อืม ๆ อ๋อ โอเค อืม ๆ อืม อืม
มันเป็นเรื่องสุด ต้องใช้คำว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยแล้วกัน อ่า ใช้คำนี้ เพราะว่าเขาก็ไม่ได้แบบจะตั้งใจเตะลุกขึ้นมาเตะสักหน่อย เพราะมันเป็นเรื่องแบบจังหวะที่แบบดิ้น ก็ ก็คือ เหมือนคนแบบไม่อยากจะกลับบ้าน แล้วก็แบบดิ้น ๆ แล้วเหมือนแบบ อ่า ก็เท้าก็ไปโดน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ
อืม อา อืม ๆ อืม โอเค โอ้! เข้าใจครับ เพราะฉะนั้นอาจจะต้องให้ ให้เวลาจริง ๆ ครับ ก่อนที่จะกลับมาแบบเหมือนเดิมเนาะ หรืออาจจะเปลี่ยนเป็นประมาณว่า ให้เขาอะครับ ลองนัดกันโดยที่ ไป ลองชวนไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแทนไหม? แทน แทนที่จะไปแบบไปสังสรรค์อย่าง อย่างอื่น แทน อะไรอย่างเงี้ยครับ ทานข้าวกัน หรือว่าไปออกกำลังกาย อะไรอย่างเงี้ย ก็น่าจะพอช่วยได้ผมคิดว่า ทุกอย่างมันอยู่ที่การพูดคุยกันเนาะ พยายามพูดคุยกันเยอะ ๆ พยายามแสดงความจริงใจว่า เออ สุดท้ายเราก็ขอโทษไปแล้ว อะไรอย่างเงี้ย เราก็คิดว่าอนาคต ถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้ มันน่าจะไม่เกิดอีกนะ อะไรอย่างเงี้ย ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยแหละ น่าจะเป็นจุดสำคัญเลยที่จะทำให้การดำเนินการในส่วนของความสัมพันธ์น่าจะดีขึ้นครับ คุยกันเยอะ ๆ แล้วก็ให้เวลาให้เขาอะรู้สึกว่า เออ สุดท้ายแล้วผมคิดว่าอีกไม่นานหรอกครับ เดี๋ยวน้องผู้หญิงเขาก็น่าจะแบบเข้าใจว่าเหตุ ที่ เหตุผลที่ทำไป เราไม่ได้ตั้งใจเนาะ เราก็แค่แบบ มัน มันขาดสติเฉย ๆ อะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้มีแบบ ตั้งใจเหมือนที่คุณบอกแหละ ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการเยียวยาครับ ถ้าสมมุติว่ามันยังไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้อง ค่อย ๆ ลองคุยกับแฟนเขาดูว่า เออ เป็นยังไงบ้างไถ่ถามกันไปเรื่อย ๆ ก็น่าจะทำให้ความสัมพันธ์หลังจากนี้น่าจะดีขึ้นได้อะครับ อืม
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ต้องขอขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ วันนี้ที่มารับฟังกัน แล้วก็ยังให้คำแนะนำต่าง ๆ ดี ๆ แบบนี้อะค่ะ ต้องขอบอกเลยว่า เรารู้สึกสบายใจขึ้นมาก ๆ เลยล่ะค่ะ แล้วก็ เอ่อ อย่างน้อยเนี่ย ก็ได้คำแนะนำดี ๆ เดี๋ยวจะไปบอกเพื่อน แล้วก็อย่างที่คุณบอกก็เป็นเรื่องจริงค่ะ ที่มันอาจจะต้องใช้เวลาให้ อ่า เขา พวกเขา เอ่อ ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ เออ ตริตรองว่า จริง ๆ แล้วเนี่ย มันก็ เอ่อ ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้ว แล้วก็น่าที่จะรับคำขอโทษจากเพื่อน แล้วก็มันอาจจะต้องใช้เวลาจริง ๆ อะค่ะ ยังไงก็ขอขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะวันนี้อะค่ะ
ครับ ยังไงขอเป็นอีก หนึ่งกำลังใจ แล้วก็ขอให้ เอาใจช่วยนะครับ ให้ ให้ผ่านเรื่องการ เหตุการณ์แบบนี้ไปได้ด้วยดีนะครับ ขอบคุณมากนะครับ
ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ